Ja, egal wo man hingeht da, man kennt immer jemanden, beziehungsweise meine Eltern, dann wird erst mal so quatscht so: „Jo moin, wie geit di datt? Ja, homouchana?“ Oder, <laughs> also, so übersetzt: „Ja, wie geht's dir? Was geht so?“ Und auf jeden Fall das der Geruch von frisch gemähtem Rasen und und frischer Luft und Regen, weil da regnet's halt viel. Mhm.
Mhm. Ach so. <laughs> Okay. Mhm. Ah, okay. Ja, schön. Okay, also, das das gibt dir auch einfach dieses, fee gibt dir r ja, bitte und?
Und ja. Sorry, äh, Geruch von Kühen.
Von Kühen?
Ja.
Okay, interessant. Okay, ja lustig. Gibt dir denn das auch so so manchmal so 'n Heimatgefühl wenn du vielleicht jetzt unterwegs bist und du ja, du siehst es regnen, gibt dir das dann auch manchmal so 'n Heimatgefühl?
Was Hm, nicht ganz, aber zum Beispiel, als ich auf Sizilien war, gab's da auch so 'ne Insel und da gab's halt auch Kühe und so viel Bauern und irgendwie hatte die so 'n ähnlichen Vibe wie Ostfriesland, also, war auch so Arbeiterkultur früher gewesen und so und das hat mich irgendwie total daran erinnert.
Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Das ist Ja, interessant. Ja, schön. Natürlich, da gibt's dann vielleicht so Sachen, die die das einfach dann gemeinsam haben und man sich einfach dann schön zurückerinnern kann, ja. Und wie ist es jetzt? Du hast schon ich habe schon rausgehört, du bist viel am Reisen gewesen. Ähm, da hast du jetzt wieder festen Wohnsitz grade?
Also, so das Set-up so. Ja. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, eigentlich schon, aber ich weiß irgendwie habe ich den so 'n bisschen ausgelebt, also, da wohne ich jetzt 5 Jahre und irgendwie habe ich das Gefühl, da also, ich bin so durch damit. <chuckles> Also, ich muss hier nicht mal zwangsweise wohnen wegen Arbeit oder so und meine Freunde mag ich gern, aber viele von denen wohnen jetzt auch woanders oder haben halt Familien gegründet, sodass wir uns auch nicht mehr so oft sehen. Und deswegen überlege ich jetzt grad, wo ich als nächstes wohnen will und weiß es nicht so richtig. <chuckles>
Mhm. Okay. Mhm, okay. Interessant. Ach so, okay, also, da ist schon doch diese Bereitschaft da eigentlich auch mal wieder jetzt wegzuziehen. Aber hast du denn da jetzt auch das Gefühl von ja, von z von Heimat da, wo du aktuell bist?